ใช่ ค่อนข้างที่จะเยอะเลยอะ เดี๋ยวเนี้ยไม่ แทบ <tsk> คือเซิร์ชกูเกิลไปมัน มันส่วนใหญ่มันจะเป็น Ads อะ แล้วมันก็จะไม่ตรงตามของที่เราต้องการ หรือข้อมูลที่เราต้องการเท่าไร แต่ว่าถ้า ถ้าถาม ถามจากเขาอะ คือมันจะชัวร์เลยอะ
ครับ ครับ ครับ อืม จริง ๆ ก็ ก็ ก็ต้องบอกว่า อ่า เอไอเนี่ย มันทำการสรุปข้อมูลมาให้เราโดยตรงเลย แต่ถ้าเป็นกูเกิลเนี่ย ก็คือเราต้องไปเลือกอ่านเอาเองว่า อ่า เว็บไหน? สนใจอันไหนเป็นพิเศษ? อา ครับ ซึ่ง ซึ่งมันก็ดีครับ ทุก ทุกวันนี้ก็ต้องยอมรับว่า อ่า อย่าง ChatGPT เอง ก็มีบทบาทในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับทุก ๆ สายอาชีพ อ่า แต่ก็จะมีอย่างบางอย่างที่ผมมองว่า มันยังไม่ค่อยสมควรเท่าไร อย่างระบบการศึกษาก็ค่อนข้างจะต้องระวัง อย่างเด็กเดี๋ยวนี้ก็แทบไม่ต้องทำการบ้านเองแล้ว อยากรู้คำตอบอะไร ก็มาป้อนคำถามลงไป ก็ได้คำตอบโดยที่แบบเราอาจจะไม่เข้าใจที่มาที่ไปของตัวเลขนั้น ๆ ก็ได้ อันนี้คือผมมองข้อเสียนะ สำหรับการใช้แบบไม่ถูกประโยชน์
ชัวร์ อือฮึ ใช่ ใช่ ๆ อ เหมือนเราไป รีเซิร์ช เอง อะไรเงี้ย อืม อะฮะ ครับ ใช่ อือฮึ อือฮึ อืม อ๋อ เออ ใช่ ๆ ๆ เออจริง แต่ แต่ว่าผมอะคิดว่า เออ ใช้ ถ้าผม ถ้าผมเป็นน้องอะ ผมจะใช้สำหรับเวลาหา ฟังอาจารย์ไม่ทัน หรือฟังไม่รู้เรื่อง แล้วมาหาวิธีคิด <chuckles> แต่ผมลืมไปว่า น้องเขาจะใช้กันแบบนี้ ว่าเขา หาคำตอบไปเลย <chuckles>
ครับ อืม อันนั้นคือดีครับ ครับ ใช่ จริง ๆ อะ มันคือการหาคำตอบแบบโต้ง ๆ ลงไปเลย ซึ่งมันจะขาดแบบเหตุผลของที่มา อย่างเช่นแบบ 1 คู อะ อย่างเช่นแบบ เอ่อ ไม่รู้วิธีคิดว่า เอ่อ อันนี้ ตัวนี้หารตัวนี้ได้เท่านี้ แล้วมันมาจากอะไรอะ? ถึงได้คำตอบเท่านี้ รู้แค่ว่าป้อนลงไปก็ได้ตัวเลขคำตอบมา มันจะกลายเป็นแบบนี้มากกว่า ใช่
อะฮะ เออ รู้ อ ไม่รู้วิธีคิดเลยอะ อะฮะ เออ โอ้โฮ ก็ค่อนข้างที่จะ เออ น่าระวังเหมือนกันนะในเรื่อง ในเรื่องเนี้ย
ครับ ๆ อันนี้ อันนี้คือผมรับ รับข้อมูลมาจาก เอ่อ เพื่อนที่เป็นคุณครูนะ ที่แบบเดี๋ยวนี้เขาเริ่มเปลี่ยนวิธีการไม่ให้การบ้านเด็กไปทำที่บ้านแล้วนะ เพราะเขารู้ว่ามันมีไอ้ตัวเนี้ยที่จะทำให้เด็กแบบไปโกงเขาได้ ใช่
อะฮะ อะฮะ อ๋อ

โอ้โฮ ผมรับไม่ได้เลยอะ เพราะว่า <tsk> จ เพราะว่า พ ถ้าผมอะเป็นเด็กคนนั้นน่ะ ผมก็ทำนะ ด้วยความที่ผมซนอยู่แล้วอะ แล้วผมก็ยิ่งแบบไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยมีความคิดเท่าไร ไม่มีการคิดไตร่ตรองอะ ผมทำเลยนะ ผมไม่มาถามแม่ด้วย ไม่ได้ถามพ่อแม่ด้วยอะ
มัน ๆ ครับ ครับ ครับผม มัน มันไม่ค่อยสร้างสรรค์เท่าไรใน ในบางอย่างที่แบบสื่อสารออกมาให้สังคมได้ดู อะไรเงี้ย เออ
อืม อ๋อ ใช่มันแบบว่า โอ้โฮ ทำได้ไงอะ เพราะผมเคยเห็นข่าวอะ ผมก็ ถ้าผมไปเจอแบบผู้ชายคนนั้นน่ะผมก็ดื่มเหมือนกันนะ ที่ว่าแฟนเขาอะเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มอะใส่ขวดน้ำเปล่าอะ มันเป็นเรื่องของคนไทยที่เราจะทำกันแบบนั้นอยู่แล้ว นึกออกไหม? เออ บ่อย ๆ อะไรเงี้ย <tsk> ถ้าผมเป็นคนนั้นน่ะ ผมเห็นน่ะ ผมเมากลับมาผมก็ดื่ม เสร็จแล้วคนนั้นน่ะก็ดีอะ มีเพื่อนมาเห็นน่ะ แล้วก็เลยไปห้องฉุกเฉินทัน เพราะนอนแน่นิ่งไปแล้วอะ ถ้าเด็กอะ โอ้โฮ ไม่รอดอะ
ครับ ครับ อืม ๆ เออ ครับ อืม อ๋อ งั้น โอ้ งั้นแย่เลย อืม จริง ๆ แล้วเนี่ยมัน มันก็เป็นดาบสองคมชั้นดีเลยนะ ไอ้คำว่าอะไร เทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือว่าโทรศัพท์มือถือ อะไรพวกเนี้ย แต่ก็อย่าง อย่างว่าแหละครับ ก็ค่อนข้าง ผมแบ่งให้เป็น
อืม ใช่ อืม อยู่ที่น้องดีกว่า น้องแต่ละคนน่ะไม่เหมือนกัน อืม
ใช่ ๆ ครับ แต่ผม บ ก็ยังมองว่า ประโยชน์มันก็ยัง มันเยอะกับวัยที่ทำงาน หรือว่าบริษัทที่ปรับใช้อย่างเหมาะสม อย่างเดี๋ยวนี้เวลาเราไปทานอาหารน่ะ ก็จะเห็นไอ้ ๆ หุ่นยนต์ที่มันมาเสิร์ฟอาหารเองได้แล้ว ไม่ต้องพึ่งคนเห็นไหมครับ?
เยอะอยู่ดีอะ อือฮึ อือฮึ อา ๆ ๆ
มันก็ค่อนข้างจะเรียกได้ว่า ต่อไปอาชีพที่ เอ่อ ไม่ต้องใช้ Process ในเรื่องความคิด หรือว่าตรรกะอะไรมากเนี่ย ก็จะถูกแทนที่ด้วยไอ้ตัวหุ่นยนต์พวกนี้ไป
อืม อะฮะ ครับ อา ๆ ๆ ใช่ ก็ดี คือถ้า ๆ ๆ ถามมุมมองของผมอะครับ เรื่องหุ่นยนต์น่ะ
ครับ
<tsk> จริง ๆ อะ เรา มันก็ไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นที่จะเอามาใช้ แต่ว่าทีเนี้ยด้วยความที่ว่าคนไทยอะ คนไทยนะ คนไทย เบส เป็น เบส หลักเลยอะ เขาจะไม่ค่อยทำงานบริการจะเป็นคน คนอายุเยอะแล้วเดี๋ยวเนี้ย มันก็เลยทำให้เจ้าของร้านอาหารน่ะลำบาก จริง ๆ ลำบากจริง ๆ เพราะว่าบางทีบางคนมาทำแล้วก็ออก คือบางคนทำ 2 วันออก บางคนทำ 10 วันออกอย่างเงี้ย แล้วขอเบิกตังค์
อืม ครับ อืม อะแน่นอนครับ ครับ อืม ครับ ครับ ซึ่งจริง ๆ อะ มัน มันก็ต้องมองว่าอาชีพ จริง ๆ แล้ว อาชีพบริการ หรือว่าเด็กเสิร์ฟเนี่ย เป็นอาชีพที่ ที่ดีนะ ถ้าคุณรู้จักยิ้มแย้มแจ่มใสกับลูกค้า หรือว่าพูดจาดี ๆ อย่างเงี้ย แต่ส่วนมากมันจะไม่ใช่แบบนั้นนะ เด็กที่เข้ามาทำอาชีพเนี้ย ส่วนใหญ่ก็จะเหมือนมาทำงานแลกเงินน่ะ ไม่ได้คิดถึงว่า อนาคตจะต้องพัฒนาอะไร?
อืม อะฮะ อะฮะ ใช่ อะฮะ

เนี่ย ส่วนตัวผมอะ คือผมอะ ป บ้านเป็นร้านเหล้ามาก่อน ใช่ไหม ตอนเด็กอะ แล้วผมก็จะได้ทิปจากคุณครู หรือว่ารุ่นพี่อะเยอะ พวกพี่ ๆ ที่เขามาดื่ม อะไรเงี้ย ผมมองว่าถ้าผมอะบริ บริการเขาดีอะ แล้วผมก็จะได้ตังค์เพิ่มขึ้น เออ แล้ว ผ เวลาผมอะไปเที่ยวตามร้านเหล้า อะไรเงี้ย พอเห็นน้อง ๆ เขาทำอะ ผมก็ให้ทิปนะ เพราะว่าผมให้ในตอนที่ผมมีกำลังแล้วไง ผมก็เลยให้กลับแค่นั้นแหละ อืม
ครับ ครับ อืม ๆ ครับ ครับผม ใช่ ใช่ครับ จริง ๆ ครับ ครับ อืม มัน มันเป็นเรื่องของ เนี่ย เรื่องของบุคคลน่ะ มันทำให้เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่เราได้เยอะ อย่างประเทศจีน ทุกวันนี้ก็พัฒนาไปไกลล้ำมากแล้ว เดี๋ยวนี้เวลาจะกิน
อือฮึ ใช่ โอ้โฮ ไป ไปถึงแท็กซี่แล้วอะ แท็กซี่ Drone อะ
ใช่ไหม? เออ ว เวลา วันนั้นผมไปอะ ผมอยากกินกาแฟสักแก้วหนึ่งอะ มันเป็นแขนลุด แขนกลอะที่สามารถชงกาแฟร้อน และเทลายสวย ๆ ให้ผมได้ด้วย
อะฮะ อ๋อ ที่ดริปมาให้ด้วย โอ้โฮ โหด มากเลย ผมก็เคย เคยเห็นในไอ้นี่อยู่ <tsk> ที่เมืองทองอะ <chuckles>
ใช่ ๆ ผมมองว่า โอ๊ย ตายแล้ว! อนาคตเราจะ ต้องใช้ชีวิตยังไง? แบบมันโตไวมากเลยนะ จีนกับเรื่องเทคโนโลยีเนี่ย
อะฮะ ใช่ ๆ แต่แบบ โอ้โฮ เห็น เห็นอยู่ โหดอยู่เหมือนกันนะ เพราะเนียน เนียนกริ๊บเลยอะ อืม ลายละ
อืม ครับ แต่ว่าบางอย่างก็ยังไม่ค่อยสอดคล้องนะ หมายถึงว่า อะ อย่างรถเมล์เนี่ย ใช่ ๆ
เออ แค่ แค่พื้นฐาน คือ คือ คือลายง่าย ๆ เอ่อ กาแฟที่มันแบบว่า คือทุกอย่างมันตวงมาพอดีเป๊ะหมดแล้วอะ <chuckles> คือมันต้องมาแบบพอดีเป๊ะ ๆ เลยอะ เขาถึงจะทำออกมาได้ดี
ครับ อา ใช่ ผมเนี่ย ค่อนข้างจะแปลกใจกับรถเมล์ในกรุงเทพ คือเดี๋ยวนี้มันจะมี มีจอทีวีที่จะบอกว่าต่อไปจะเป็นสถานีอะไร ป้ายอะไร ใช่ไหม แต่คือมันพัฒนาแค่จออะ แต่ว่าตัวรถมันก็คือ รถ รถแบบเดิมอะ รถเก่าอะ งงเปล่า? ความสมเหตุสมผลน่ะ มัน ความสมเหตุสมผลมัน มันอยู่ตรงไหน? คือรถก็เก่า แต่ว่าเอาจอแบบนี้มาติด มันติดแล้วมันดีไหม มันดี แต่มันแบบค่อนข้างจะไม่สอดคล้องในบาง บางยานพาหนะ อะไรแบบนี้ดีกว่า ครับ
อะฮะ ครับ อะฮะ ๆ <laughs> เออ นึกออก ๆ เออ <chuckles> เออ เข้าใจ ๆ อะฮะ อือฮึ ตอนที่ผมจะกลับมาอยู่เนี่ย มันเหมือนว่าช่วงนั้นมันมี เอ๊ย ตอนที่ผมจะกลับมาอยู่ต่างจังหวัดอะ มัน ม มีช่วงหนึ่งอะ มันมี เอ่อ ป้ายรถเมล์อัจฉริยะที่จะบอกว่า กี่นาทีรถเมล์สายนั้นมา คือผมอะเลิกขึ้นไปนานแล้วนะ รถเมล์อะ แต่ว่าตอนมันมีป้ายมาอะ ผมก็เลยจะขึ้น แล้วก็รออะ เขาบอก 15 นาที เฮ้ย รอมา 2 ชั่วโมงยังไม่มาอะ อ หลงอยู่ตรงไหนวะ? ยางแตกหรือเปล่าวะ? อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยแบบว่า เฮ้ย ไม่มาอะ คือผมว่าตัวรถอะมันไม่มี GPS อ หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจ อะ เราก็เลยไม่รู้ว่ามัน เออ
ครับ อืม อา ครับ เข้าใจ ครับ อืม ยังไม่มา เออ เออ มันทำได้ แต่มันไม่จริง ใช่ ครับ ผมมองว่าแบบนั้น แต่อย่างที่ อย่างที่ ที่ไต้หวะ ไอ้ไต้หวันก็มี ไอ้ป้ายบอกอย่างงี้เหมือนกันนะครับว่า อีกกี่นาทีรถเมล์จะมา แต่ว่าบ้านเขามาตรงนะ ตรงเวลาเป๊ะมาก
ครับ อะฮะ